Ya, merak ediyorum. Uygun bütçeyle lezzetli yemekleri nasıl hazırlarız, nasıl hazırlarsın?
Yani, uygun bütçeyle hazırlanabilecek gerçekten, eee, çok fazla ve çok lezzetli yemekler var. Yani Tabii ki. Mesela, eee, geçen gün ben, eee, şey yaptım. Eee, bu bildiğin beyaz soğan var ya. Eee, beyaz soğanı bildiğin 2'ye kesiyorsun. Kuru soğan bildiğin kırı tabii tabii beyaz kuru soğan, onu 2'ye kesiyorsun. Ondan sonra o, ööö, beyaz soğanı şöyle güzelce, işte, tuzdur, karabiberdir, işte, kırmızı biber, bunlarla harmanlıyorsun 2'ye yarıya kestiğin soğanları. Ondan sonra onları, böyle, eee, hani, o yuvarlak kısımları üste gelecek şekilde başta, e, fırın tepsisine diziyorsun. 180 derecede fırına bir veriyorsun e, başta 150'den versen iyi olur aslında. Böyle
Öyle mi? Mesela? Kuru soğan mı? Beyaz kuru soğan. Tamam. Hı hı. Tamam. Tamam. Yağlıyor musun bu arada? Kuru kuru değil, değil mi? Tamam.
Tabii, tabii, tabii. Evet, yok, yok. Kuru kuru değil. Eee, ondan sonra o soğanlar çok güzel fırında böyle inanılmaz lezzetleniyor. Eee, bir de son en son pişmeden önce, işte, ters çeviriyorsun onları, üstlerini de hafiften, böyle, bir yakıyorsun. Eee, olduktan sonra o k soğan katmanlı katmanlıdır ya
Hıh. Tamam. Tamam.
onların aralarına Parmesan peyniri koyuyorsun mesela. Parmesan koymasan da olur. Mesela, eee, herhangi, eee, böyle uygun eb fiyatlı, işte, rende peynir de koyabilirsin mesela, anlatabiliyor muyum? Yani, o kadar lezzetli oluyor ki. Yani, eee, uygun bütçeyle, hani, böyle, eee, başlamak isteyenler için, eee, yani, tarifleri biraz, eee, basitleştirebilirler, anlatabiliyor muyum? Yani, tarifleri Hı hı.
Hımm. Tamam, tamam. Peki bu bir salata gibi bir şey ya, bu bir ana yemek diye dönüşür mü? Yani, bu hı hı, mesela.
Tabii, tabii. Ben, ya, mesela 10 tane soğanla bi inanılmaz lezzetli oluyor bu arada. Eee, ana yemek gibi düşünebilirsin bunu. Üstüne bir de köri, eee, şey, eee, kimyon baharatı da koyuyorsun bunun, eee, bildiğin ana yemek gibi oluyor. Eee, mesela yanına bir domates çorbası da yapabilirsin. Eee, domates çorbası da çok lezzetli oluyor, ııı, o da, böyle, çok doyurucu ve lezzetli, faydalı bir şeydir. Eee, yani, böyle, eee, malzemelerle, tek malzeme ile mesela ne yapabilirsin bunların üzerine düşünmen lazım.
Hımm. Bunu bir ana yemek gibi diyorsun. Evet. Hı hı. Peki, mesela, yani, böyle, uygun bütçeli bir şey yapabilmek için, bir yemek yapabilmek için evde, mesela, hangi, eee, malzemeler bulunmalı?
Evet. Kesinlikle, bir kere soğan, domates, eee, sarımsak, bunlar kesinlikle bulunmalı, bu 3'ü kesinlikle bulunmalı. Eee, yani, bunun dışında, ü bunların üzerine, zaten, eee, soğanla, mesela, domatesi birlikte bir pişirdiğinde biliyorsun, mesela, bizim Türk mutfağında, eee, yemekler genellikle, hani, temelinde, eee, soğan, domates vardır. Öyle değil mi? Ondan sonrasında üstüne koyacağın yemeği koyuyorsun zaten. Hani, mesela, fasulye yapacaksan fasulyeyi koyuyorsun, biraz da su koyuyorsun kendi kendine oluyor. Bak, ne kadar az bütçeli bir şey, mesela, bu.
Tamam. Hıı. Tamam. Eve Hı hı. Hı hı. Anladım.
Ben, mesela, bir de şöyle yapıyorum, eee, örnek veriyorum, öğünlük alışveriş yapıyorum, yani, günde, örnek veriyorum, 2 öğün
<clears throat> Menüyü belirleyerek bir öğünlük mü bu? Nasıl bir öğünlük yani? Biraz açabilir misin?
Tabii ki, eee, örnek veriyorum, ya, günde kaç öğün yiyorsun? Ben 2 öğün yiyorum. Eee, örnek örneğin, eee, şimdi öğününü hazırlamadan önce evimin hemen yanında, mesela, eee, manav var. Eee, manava giriyorum, bir bakıyorum şöyle etrafa. A, bugün ne me sebzesi var, mesela, eee, işte, o sebzeyi alıyorum. Hemen eve geliyorum, temizliyorum, yıkıyorum. O onu yapıyorum kesinlikle. Yani, eee, bir alışveriş listesi aslında yapmak mantıklı ama, yani, böyle, 1 haftalık, mesela, bir alışveriş listesi, yani, sana 1 hafta yetecek kadar bir alışveriş listesi yapmak bence mantıklı değil. Çünkü, eee, yani, 1 haftada ne yapacağını öngörmek biraz zor. Anlatabiliyor muyum?
Tamam. Hı hı. Hıı. Menüye dönüşüyor. Anladım. Hı hı. Anladım. Hı hı.
O yüzden günlük, hatta öğünlük, yani, öğünlük biraz herkes için zor olabilir ama, eee, 1 günlük ya da 2 günlük, eee, alışveriş yapmak, eee, çok mantıklı olur, bu noktada, yani, öngörebileceğin kadar, evet.
Peki Anladım. Peki, mesela, eee, bunu diyelim ki çocuklu bir aile, hani, kalabalık bir aile düşün, eee, çocuk da var, işte, eşin de var. Mesela ya da özellikle bir besin alsınlar, mesela, biz deriz, ya, hani, kışın bir baklagil yemek lazım ya da her mevsim yani. Mesela, özel bir beslenme de olsun dediğin noktada, eee, hani, fikirlerin, ya, yemek şeyini nasıl yaparsın, mesela, böyle bir durumda? Nasıl planlarsın?
Evet. Evet. Hı hı. Yani, özel bir beslenme olsun derken, şimdi, yani, bu noktada, şimdi, iii, yani, sebze sebzeye odaklanabilirsin, mesela, anlatabiliyor muyum? Yani, böyle, faydalı olabilecek şeyler üzerine odaklanabilirsin. Mesela, bulgur, işte, y yumurta, anlatabiliyor muyum? İşte, dediğim gibi, domates, sonra baklagillerden mercimek, s eee, fasulye, sebzeye odaklanabilirsin, mesela. İlla, işte, et veya tavuk veya balık yemene gerek yok ki, yani, balıktan, etten, tavuktan alabileceğin çoğu besin değerlerini, aslında, e sebzelerden de alabilirsin. Yani, e, bu konuda kendini geliştirerek, mesela, eee, sebze yemeklerini nasıl her seferinde daha iyi yapabilirim diye düşünerek, e, her tarifin üzerine yeni bir şeyler katmayı düşünerek, yani, daha doğrusu, eee, bu şekilde ilerleyebilirsin.
Tamam. Hımm. Hı hı. Hı hı. A! Evet. Hı hı. Bununla beraber, peki, yani, eee, malum, yemek yapılırken, eee, bi bir yandan da bazen bu israfla da, eee, uğraşmak gerekiyor, yani, israf edilen çok şey oluyor malum. Eee, dünya üzerinde i günlük ne kadar çok israfın olduğu da, eee, çoğu makalede de denk geliniyor. Sen, mesela, israf etme konusuna, b israfa nasıl bakıyorsun?
Evet. Doğru. Evet. Maalesef. Ben israfa çok kötü bakarım. Yani, çünkü kesinlikle israf olsun istemem. Yani, bir pilav yaptıktan sonra o tencerede 1 pirinç tanesi bile bırakmamaya özen gösteririm. Yani, kesinlikle. Evet.
Hı hı. Hah, onu soracağım. O zaman, hani, yani, yaptığın yemeğin belli bir, hani, bu yüzden miktarlı mı yapıyorsun? Ya, bir ölçeğin var mı? Mesela bir tarif versen?
Kesinlikle. Tabii, şimdi örnek veriyorum pirinç dedin pilavdan, mesela, bir örnek vereyim. Eee, yani, bi bir su bardağı, mesela, eee, 2 kişiye gayet, e, bir öğünde ye yetebiliyor, yani, 1 su bardağından bile az, anlatabiliyor muyum? Şimdi, bir kere, eee, hem sonrasında israf olmuyor, hani, sonrasında dolapta kalmıyor. Hani, çünkü dolapta kalan bir şeyi unutabiliyorsun, anlatabiliyor muyum? Eee, hem daha iyi oluyor yani. Eee, evet, hı hı.
Hı hı. 2 kişiye. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Mesela diyelim ki kaldı, pirinç kaldı. Onu, mesela, ııı, kalan, o, kalanla ne yapabilirsin?
E, mesela, bir domates çorbası yapıp o pirinci domates çorbasının içerisine koyabilirsin veya bir yayla çorbası yaparsın onun içerisine koyabilirsin, eee, anlatabiliyor muyum? Ancak, hani, her zaman, eee, o öğünlük yetecek kadar yemek yapmakta gerçekten, eee, fayda var yani
Hıı. Ge A! Evet. Yayla çorbası dedin ya, nasıl yapıyorsun, tarif verebilir misin?
Hep böyle, evet. Yani, şimdi, yayla çorbasından, domates çorbası tarifi versem sanki daha iyi olur. Doğ onu canım çekti. Evet, şimdi, mesela, <chuckles> eee, domates çorbasını, mesela, eee, hani, öncelikle bu çok hayat kurtarıcı bir tariftir. Domates çorbası ve ben inanılmaz severim domates çorbasını hem çok kolaydır hem de, eee, yapması hem çok da ya yaptıktan sonra inanılmaz lezzetlidir, yani, hem az malzeme gerektirir. Eee, ben domates çorbasında, mesela, soğan da kullanırım. Soğanları şöyle bir, eee, hani
Çok daha güzel olur sanki daha kolay gibi. <chuckles> Öyle mi? Hımm.
hani, karamelize ederim, ondan sonrasında çiğ domateslerle birlikte blenderın içerisine koyarım onu. Eee, sonrasında tavada şöyle bir sarımsak zeytinyağı ile yaparım sonra u ununu koyarım. E, ununu yaptıktan sonra tabii, tabii, un, evet, kıvam verir çünkü u ununu koyduktan sonra üstüne o blenderdan geçirdiğim domatesli soğan karışımını koyarım. Eee, onları biraz kavurduktan sonra üstüne su koyarsın, kaynamaya bırakırsın. Hemen oluyor mesela. Hem maliyetsiz hem de, eee, 4 tabak, eee, domates çorbası çıkıyor.
Karamelize, tamam. Hı hı. A, un da koyuyorsun. Hı hı. Hıı. Evet, kulağa da hoş geliyor gerçekten.
Hem akşam yemeğini yiyorum hem de sabah uyandığımda sabah kahvaltım da hazır. Domates çorbası.
Ah, kahvaltıda da domates çorbası içiyorsun.
<chuckles> Mesela, evet.
<chuckles> Peki, eee, ilk başta söylediğin şu soğan, eee fırındaki soğana dönersek, mesela, eee, soğan çok ana malzeme dedin ya, sen, domates olsun, soğan olsun bu birçok şey yeter diye, hani, sabah kahvaltıda da çorbadan, eee, yola çıkarak, mesela, bununla dönüştürülebilir bir kahvaltı olabilir mi? Bu soğanlar kalsa mesela.
<chuckles> Evet. Doğru. Hı hı. Domates çorbası ile soğanlar kaldığında sabah kahvaltısında mı? E, tabii ki olur. O soğanları, mesela, menemen yapmak için kullanabilirsin.
Evet, mesela. Hımm. Evet.
Tabii, inanılmaz olur. O, ııı, soğanları hemen tavaya atarsın. Yanına, işte, üstüne domates koyarsın biraz da biber koyarsın, eee, yumurtayla karıştırırsın inanılmaz bir, eee, menemen olur sana.
Hı hı. Kendin yumurtayı söyledin ama ben de o noktada menemeni yumurtalı mı, yumurtasız mı, eee, sevenlerdensin diye soracaktım. Öyle de bir ayrım var ya, menemen yumurtalı mı olur, yumurtasız Yumurtalı, yumurtasız, bir de soğanlı, soğansız menemen diye sanki 2 tartışma var gibi.
Ha, soğanlı mı, soğansız mı? Öyle mi? Hımm. Ben yumurtasız menemen hiç duymadım ama.
Emm, ben duydum ama sen peki, soğanı düşünürsen, sen hangisinden yanasın?
Öyle mi? Çok garipmiş, gerçekten ilk defa duydum, bunu deneyeceğim. Eee, ben şimdi, eee, soğan hiç fark etmez aslında benim için, lezzeti önemli. Eee, ben aslında domates de koyarım, soğan da koyarım, biber de koyarım. Hani, benim lezzetime, damak tadıma, eee, hitap eden neyse aslında onu koyarım, yani, diyebilirim, yani, bu noktada. Ne kadar t hani, kolay bir tarif aslında, bak, menemen de şöyle bir düşünecek olursan, ya, 5 dakikada hazırlayabilirsin, yani.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Dediğin gibi aslında başlangıçtaki o verimlilik şeyine de çok uyuyor. Yani, fırında yaptığın bir soğanla aslında kahvaltı da çıkarabiliyorsun. Belki akşam yemeği de çıkarabiliyorsun. Peki, eee, bu malzemeleri alırken, eee, hani, marketlerdeki, işte, indirimlerden ya da pazardan faydalanıyor musun? Alışverişi nasıl yapıyorsun?
Evet. Kesinlikle öyle. Tabii ki. Ya, alışverişi söyle bence bi bu uygun bütçeye ayarlayabilmek için, eee, mesela sebzelerini manavdan alman lazım.
Evet.
Ondan sonra, işte, etini, balığını, eee, balıkçıdan, hani, kasaptan alman lazım. Ondan sonra geri kalan ne varsa da, işte, sudur veya süttür, ondan sonra yoğurttur, mesela, böyle şeyleri marketten alabilirsin. Yani, eee, bu şekilde kalem kalem bölersen malzemeleri nereden aldığını ve bu şekilde çok daha faydalı bir bütçe planlaması yapabilirsin ve inanılmaz lezzetli yemekler çıkartırsın, yani, anlatabiliyor muyum?
Hı hı. Evet. Peki, eee, yani, bu mevsimsel alışverişe ya da, eee, hani, toplu alıma, hani, market dedin ya, bu tarz şeylere nasıl bakıyorsun? Yani, bununla ilgili bir pratik tüyon var mı?
Evet. Evet. Yani, şimdi mevsimsel alışveriş olarak ben, mesela, kışın kesinlikle domates yemem. Eee, çünkü domatesin kışın hiçbir tadı olmuyor, yani, o o domatesten bir domates çorbası yapsan, salata yapsan, eee, gerçekten benim için, eee, çok tatsız oluyor. Eee, tadı olmadığı için, yani, o yüzden benim için mevsimsel alışveriş gerçekten, eee, çok önemli, eee, diye düşünüyorum. Eee, onun dışında, mesela, bu toplu alım olarak, eee, örneğin, ben avokadoyu toplu olarak alırım. Eee, böyle, sertken alırım onları, işte, 2 kilo, 3 kilo. Ondan sonra, eee, onlar yumuşar zaten, ııı, zamanla. Eee, böyle, en sonuncusu yumuşamaya geldiğinde zaten, böyle, mesela, eee, hani, eee, tam, hani, ayarlarım, yani, zamanlamasını da anlatabiliyor muyum? Ne zaman, ne kadar, mesela, her şeyi ne kadar yediğimi bildiğim için, eee, toplu aldığında bir de, mesela, eee, bütçesi de çok faydalı oldu. Bütçe için de çok faydalı oluyor çünkü, eee, fiyatı daha uyguna denk geliyor, eee, toplu aldığında. Anlatabildim mi? Onun dışında, mesela, konserve yöntemleri olarak, eee, kendi, mesela, soğanından, ııı, turşunu yapabilirsin. Ben, mesela, hızlı, eee, konserveler yapıyorum, işte, o soğanı, eee, sirkeli suyun içerisinde bekletiyorum, işte, içerisine, eee, sarımsak atıyorum, tuz atıyorum, karabiber atıyorum. Eee, inanılmaz bir konserve oluyor. Salatalarımda kullanıyorum, her şeyimde onu kullanıyorum, yani, inanılmaz oluyor gerçekten. E
Hıı. Tadı olmadığı için, anladım. Evet. Hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet, anladım. Peki hı hı. A! Evet. A! Hı hı. Tamam. O! Çok güzel. Yo, bu da çok pratik bir ye tarif oldu.
Tabii, dondurma olarak da, mesela, e et alıyorum, mesela, toplu bir şekilde. Ondan sonra hem fiyatı çok daha uygun oluyor, sonra o etleri, mesela, eee, porsiyon porsiyon bölüyorum, her seferinde çıkartacağım kadarını alıyorum, çıkartıyorum, yemeğimi yapıyorum. E, tabii, kesinlikle çok daha iyi oluyor böylece.
Tamam. Hı hı. Kullanacağın kadar yapıyorsun. Anladım, bu, eee
Hem daha bütçeli oluyor hem de yemekler ne kadar güzel, eee, lezzetli oluyor, yani.
Hı hı. Eee, ben, belki de bahsettiğin gibi israfı da çok azalttığım bir şey oluyor, belki de.
Tabii, öyle porsiyonları böldüğün zaman israfı kesinlikle azaltıyorsun. Ya, bu noktada, eee, insanın, hani, evde yemek yapmayı sevmesi lazım, eee, yani, eee, hani, hayatını analiz etmesi lazım, işte, bundan ne kadar yiyoru Zaten zamanla onlar otomatik olarak oturuyor. Anlatabildim mi? Kendiliğinden oturuyor, düşünmeden de oturuyor bu noktada. Eee, o şekilde söyleyebilirim.
Hı hı. Hıı. <tsk> Evet. Evet. Hı hı. Peki, avokadoyu toplu alıyorum dedin ya, mesela, avokadoyu kullandığın pratik bir tarifin var mı?
Evet. Iıı, ben genelde avokadoyu sadece limonla karıştırıp üstüne tuz dökerim. Eee, onun dışında domatesli, soğanlı, böyle, salata şeklinde yaparım. Eee, veya, böyle, guacamole dediğimiz, iii, o so eee, avokadoyu, eee s kırmızı soğan, eee, domatesle hafif karıştırırım. Eee, o şekilde sos hâlinde yaparım, mesela, patatesle falan çok iyi gider.
Hı hı. Salatasını. Hımm. Hı hı. Domatesi rendeleyerek mi, doğrayarak mı karıştırıyorsun?
Eee, hiç fark etmez çünkü blenderdan geçiriyorum onu sonrasında, blenderlıyorum. Eee, ama tabii, böyle, ufak ufak bir doğrasan iyi olur. Eee, o şekilde yapıyorum avokadoyu mesela.
Ha, anladım. I hı. Anladım. Evet, gerçekten
Evet, bi bir de başka malzemelerle birleştirdiğinde miktarı da artıyor ya, onun, böyle. Eee, hani, nasıl söyleyeyim, daha bereketli oluyor kesinlikle, yani.
Hıı, tabii. Bereketli oluyor. Evet, gerçekten öyle. Çok lezzetin dolu dolu olduğu bir sohbet oldu, karnım acıktı. Çok teşekkürler.
<chuckles> Eee, ben de çok teşekkür ederim, sonra görüşmek üzere.
Çok keyifliydi, hoşça kal.